А, да, но вот соцсети, как они ворвались, да, вот многие люди же впадают в какую-то депрессию, в состояния разные. Кто-то начинает, э, копировать, кто-то, э Ну, я сама знаю по себе, что вот, допустим, вот в соцсетях я смотрю, эм, на какого-нибудь блогера, и я беру, да вот, э, от нее, либо от других блогеров, там, вот к во что одета, стиль одежды могу себе перенять, а, вижу какое-то украшение, которое она рекламирует, я тоже обязательно пойду посмотрю- а что это за украшение? Да, красивое. А, раньше, когда прям я не понимала, что это реклама, а они же То прям ходила и покупала.
М. Мгм. М. Мгм. Ага. Да-да-да, они же делают вид, что <chuckles> да. Ну, смотри, это же могут не в не сравнение, а они тебя как-то, получается, просто вдохновляют на красивые вещи, нет? Ты получаешь какое-то вдохновение?
Да я ходи Да. Я получаю вдохновение на какие-то красивые вещи там, вот. У меня особенно сестра, она вообще там, э, следит за всякими новинками. И вот я к ней, говорю там: "Что ты сейчас себе покупаешь? Скидывай мне". Она отправляет мне, и я она покупает там, м, на местных каких-то, да, у в аккаунтах, а я иду на всякие китайские, чтобы найти подешевле то же самое, просто там перепродают. Ну и как-то, а, вот так. А вот сравнение, ну, сравнение- я хочу, например
Мгм. Ага. <laughs> Ну ты себя с кем-то сравниваешь вообще? Ну, вот, например, у нее там
Я сравниваю свой аккаунт.
В смысле свой аккаунт?
С ее аккаунтом. М, ну, допустим, вот в соцсетях, да, я хочу развить свой аккаунт, я хочу развиваться. Соответственно, я выбираю тех людей, а, чьи аккаунты мне нравятся, и на кого бы я хотела бы быть похожа. Да, либо вот ведение аккаунтов, ф подача информации.
А. М. Мгм. Мгм. Да-да-да. Мгм.
И тогда начинаются, наверно, вот самые такие большие проблемы.
И А как ты сравниваешь: вот у нее лучше, у тебя лучше? Ты объективно сравниваешь, или ты вот как-то себя начинаешь, э, принижать, по сравнению с ней? Потому что вот она, вроде как, такая, ну, со стороны нам же кажется, что лучше все остальные, чем мы, нет?